あの、最近ちょっと体力がなくて、もう普段の日常生活するのでも、ちょっと辛いんですけど。
はい。 あ、それはちょっと大変ですね。
うーん、もう、色々試してるんですけど、なんか、ちょっと先が見えなくて困ってるんで、ちょっとアドバイスいただいてもよろしいですかね？
はい。 はい、もちろんです。はい。それはいつぐらいから、どんな時一番辛いとかって思われますか？
はい。 そうですね。ちょっと辛いかなと思い始めたら、もう、ちょっとあんまり記憶にいつ頃かという明確に記憶ないすけど、にねんとか、うーん、そう、それくらいですかね。それで、うーん、ま、より明確に感じ始めたのが、あの、まあ、半年前くらいからかな。うーん。
はい。 はい。 うーん。 はい。 うーん。はい。 なるほど。どういう時が、こう、ん、なんでしょう、一番こう、朝起きるのが辛いとか、なんか、どうでしょう、仕事してる時が辛いとか、何かそういうのはありますか？うん。
はい。 あの、朝起きて、起きる時点で、ま、起きにくいっていうのもありますし、その、起きて、まあ、いよいよ朝ごはん食べて、で、あの、あん、結構、在宅の仕事なんで、ま、そこに取りかかるまでの、ちょっと準備にかかるそこまでのなんか、いきおいいく時にも疲れてしまって、なかなかその準備も進まない。ま、そこら辺が結構大きいのと、あの、ま、あの、メインの仕事をを終えた後に、ちょっと夜、ちょっと、ま、ちょっとサイドプロジェクトみたいな感じの仕事進めてるんですけど、ま、それにちょっと切り替える時にやはり、と、ご飯食べた後とかになるんで、もうその疲れが残って、なかなかそっちの方に、す取りかかるための時間も遅くなったり、逆にああ、さらに悪いと、もう全然できなくなったりとか。ま、そういうことでちょっと影響出てるんで、このこの体力のなさと疲れがちょっと日常生活に、うーん、ちょっと重いす重くなってきてるって感じなんですよ。
はい。 うん。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 あ。 ああ。 はい。 うん。 はい。 はい。 うーんん。 うん。ああ。 なるほど。 なるほど。では、睡眠時間とかは十分に取れていらっしゃいますか？
あの、まあまあ取れてる方だと思うんですよね。だいたい夜の2時か3時くらいには、ね寝るようにして、で、そこから、ま、6時間、7時間は寝れるようにし大体9時とか10時に起きる感じですね。
うん。 ん？はい。 はい。 あ。 あ、なるほど。じゃあ、朝は結構、おそ遅めというか、ま、もちろん
そう結構、うん、普通の方に比べ、ちょっと遅めなのかもしれません。はい。
そうですね。なんか、よ夜型というか、そうですね。うん。
うん、そうですね。ちょっとちょっと夜型に寄りですね。
はい。うーん、なるほど。お食事はちゃんと摂れてる感じですか？さんしょく。
いや、どうですかね。あの、朝、その、やっぱりだるいんで、もうほんとに食べれる時は軽く、あの、食パンと牛乳ちょっと流し込むみたいな感じで。で、昼はそのその、仕事の、その、ま、ちょっと教える関係の仕事なんで、ちょっと、ふわの不定期なんですけど、まあ、ちょっと時間が空いてれば、それこそ、また軽く、その、ん、なんですかね、スナックとかシリアルとかで、流し込んだりとか。で、夜は、多少その、ま、サイドプロジェクト取りかこむ時間があるんで、そこでなんか、ま、簡単に電子レンジで作れるものとか、あのあの、出来合いのものじゃないんですけど、ま、その、なんまあ肉とか
はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん、はい。 うーん。 はい。 うーん。 はい。 うん。
野菜とか、適当に投げ込んで、チンしてちょっと温めてみたいな感じで。まだ、ある出来るだけちょっと健康的なように気をつけているんですけど、それでもまあ、多分偏ってるんだろうなっていうのが。
はい。 うん。 うーん。 うん。 ああ、なるほど。そうですね。なんか
うん。
じゃあ、お食事とかは、こう、お腹いっぱい食べれたり、召し上がれたりしてます？少なめです
ああ、そうですね。あの、朝と昼に関しては、ほんとにそんなに時間ないんで、もう、まあ、ギリギリ、まあ、なんとか、うん、頭が働くかどうかは、くらいのをいれる感じですね、先ほどもお伝えしたように。で、その代わり、その、夜になるとすっごくお腹空いてしまって、んで、もうそこで一気に、なんかガツンと食べちゃう感じですね。
うん。 はい。 はい。うーん。 はい。 うん。ああ、なるほど。じゃ、夜は結構お腹いっぱいっていうか、満腹になるぐらい、えっと、食べてらっしゃる、あ、量的には十分な感じ、召し上がってらっしゃるっていうことですね。ああ、なるほど。特に、じゃあ、うーん、ただ、結構ね、やっぱりこう、栄養ちゃんと摂れてるのかなっていうのが心配な感じはしますね。
はい。はい。 はい。た そうですね、はい。 はい。 そうですね。ななん、どうでしょうね。やっぱ、うーん、その 考えてみると、その、朝も、その、食パンと、その、牛乳とかだけですし。なんか昼間も、その、なんかスナックとか、その、シリアルとか、なんかちょっと、炭水化物にちょっと寄ってしまって、なんかあの、タンパク質とか、その、なんか、ビタミン系のものとか、ちょっと足りてない感じもしするんですよね、自分でも。うん。
はい。 うん。 はい。 はい。うん。 はい。 はい。 うん。 そうですね。なんかちょっとタンパク質まあ、例えば、ま、これもね、余裕があるかどうかわからないんです、ど、卵とかを、こう1つ、こう、茹で卵でも、まあ、目玉焼きでもいいんですけど、卵料理を1個、多分、朝とかにもしかしたら、ここれもね、人によるとは思うんですけど、朝こう、あんまり食欲がないっていう方もいらっしゃるので、なかなか難しいんですけど、もしかしたら、朝きちんと食べた方が、こう、体力がつくというか、あの、かもしれないので、朝ちょっときちんと食べてみるっていうのも一つの手かもしれないですね。
はい。 ああ、なるほど。うーん。 はい。 うん。 ああ、はい。 はい。 うん。 うーん、あ、そうそう、それは多分良さそうなんですけど、ちょっと朝は時間取れないんで、それ、代わりにちょっと昼間に何とか足すって感じでもいいんですかね？
うん。 あ。 そう、ね。お昼にちょっと卵、タンパク質、そうですね、卵料理とかをちょっと入れてみるっていうのは、ま、卵料理はちょっと簡単に、結構、ま、焼くだけとか茹でるだけとかでできるので、なんかちょっと、そうですね、入れてみるっていうのはありかなと思うんですよね。うん。
うん。 はい。 うーん。 はい。 またまあ、ちょっと調理までいかなくても、卵と納豆で卵かけ納豆ご飯みたいな感じでも、そんな感じでもいいんですかね？
はい。あ、そうです。うん。はい。十分いいと思います。はい。
うん、あ、それだったら結構、お、調理時間ほとんどないですもんね。なんい1分か、まあ、せいぜい2分くらいで。
はい。はい。うん、そうですね。あの、生卵がオッケーな方は、結構だから、生卵をつかそれを何かに混ぜて入れちゃうとか、のせちゃうとか。はい、そうのでもいいと思います。うん。
ああ、はい。 はい。 うーん。卵、タンパク質もありますし、なんか他に、なんか、い良さそうな食材とかありますかね？安くて。
そうですね。あとはなんか、果物とかちょっとあれですかね、バナナとか。バナナだと皮剥くだけなので、食べるのには結構カロリーも高いので、あの、朝とか食べると、結構元気が出るかなと思うんですよね。おお好きかどうかは、ちょっとバナナもね、嫌いな方いらっしゃったらあれですけど。はい。
はい。 はい。 うーん。 ああ、なるほどなるほど。 ま、特に、あ、き嫌いではないですね。だ全然大丈夫です。
うん。はい。結構バナナは、GABA とかも含んでるので、なんかいいんじゃないかなとも。GABA って、何でしょう。なんかこう、疲れにくくなるのかな。なんか、あと、血圧とかに効くっていうものですね、GABA はね。はい。うん。はい。
うーん。やばって何ですか？ はい。 うーん。そうなんですね。へえ。 血圧を安定させてくれるんですかね？
うん、そうですね。血圧を安定させるものですが、なんか、バナナも1日1本食べるといいというので。はい。
うんうんうん。 バナナならそんなに、果物の中でも高くないですもんね。
あ、そうですね。値段的にはね、そうですね。まあ、あと、もつもの、まあ、結構、まあ、い1房買って、こう、毎日食べまあ、4本ぐらい入ってるので、そうで、ね。うん。それは4日間ぐらいもつと思い4日、5日くらいはもつとおも、ね。うーん。ちょっとお食事をね、ちょっと変えてみるってのは一つの手かもしれないですし、あとはこれはうーん。
うーん。そうですか、そうか。 はいはい。 うーん。 はい。 はい。 なんか、別の側面別の方からのなんか、改善点とかあります？うん。
そうですね。睡眠まあ、でも、睡眠も、もしかしたら、その、やはり、2時ぐらいに寝るっていうのが、こう、にヒト的には良くないんじゃないかなと思うところがあるので、もし、前倒しにできるのであれば、ま、でもねうん。
はい。 うん。うーん。 うーん。 そうですよね。できることならもうちょっと早く寝た方が、いいのかもしれませんよね。
はい。 そうですね。ま、睡眠時間はね、よく寝られていらまあ、7時間とか6時間とか取られてるので、そこは問題ないのかなと思うんですけど、ただなんか、こう、人間のこう、普通の通常から考えるとちょっと遅い感じがするので、逆に、夜を早めにして、朝早く起きるみたいな、こう、サイクルにもっていけるんだったら、その方がいいのかなとちょっと思います。
うーん。 うーん。なるほどなるほど。 ああ、はい。まあ、それは、うーん、すごいちょっと、なん
難しい。
ちょっと、り理屈の上ではすごいよくわかって、ちょっと、ま、できるだけ早めに寝るにはしたいですけど、結構私、夜型なので、ちょっと、うーん、なんか、頭が冴えてくのもなんか、う、なんか、普通うん、普通の方は普通の方というか、ま、ある方は、朝にめちゃくちゃ頭が冴える方もいらっしゃるんですけど、私はちょっと、夜の方に冴えてくるので、これを変えてしまうと、ちょっと、あの、仕事の進み方が全然変わっうーん、変わってしまうので、こう変えるのにはちょっと、うーん、難しいですよね。
はい。 うん、はい。 ああ。 あ、あ、あ、夜なんですね。 はい。 はい。 ああ。 逆にバランスがね、崩れちゃうかもしれないですね。 ああ、なるほど。そうですね。だから、夜型だからこそ、きっと朝がちょっと辛くなっちゃうんでしょうね、きっと。
はい。 ああ、なるほど。朝の、その、はい。はい。
朝が一番、こう、エネルギーがこう、充満してない状態になっちゃうんでしょうね。あ、きっと夜が
うーん。
こう、エネルギーが一番みなぎっている時なのかもしれないですね。
はい。 そうですね。そうしたら、うーん、朝にエネルギーを満ちさせるために何か特別な、なんか、追加でできる習慣みたいなのって何かあるんですかね？うん。
うーん。 ねえ。もう、その、私はちょっと今、ちょっと言った、こう、何かを食べる、まあ、そうですね、朝ちょっと食べま、時間うん。
はい。 はい。 うーん。朝食べて、ちょっと、うん、起こして、みたいな。なんかあと、なんか、コーヒーとかみたいなの飲んだらいいんですかね？
はい。 そうですね。もし、コーヒーとかもカフェインは、まあ、目が覚めますけど、ちょっと、ね、体力作りっていうのもした方がいい、まあ、ほんとは運動とかをね。うーん、した方が
はい。 ああ、なる体力づくあ、運動ということですね。うーん。それをちょっとえ、夜とかにした方がいいんですか、朝にの方がいいんですかね？
そうですね。ただ朝が、お弱いってことなので、もし時間があるのであれば、夜とかにちょっとウォーキングとか、ま、ね、ジョギングとかだ、ハードだったりするので、体力つけるためには、ちょっと、はい、歩いたりするあ、今は運動全然してない感じですか？
はい。 はい。 うーん。あむやろうと思ってんすけど、なかなかできてないですね。うーん。
ああ。なので、ちょっと夜お散歩とかウォーキングと、をされるっていうのも、ちょっとたい一つの体力作りとしてはありかなとは思いますね。
はい。 はい、す うーん、わかりました。まあ、結構いろいろアドバイスいただいて、うん、ありがとうございます。例えばうん、ちょっとずつ試せそうなことなんで、あの、少しずつ生活に入れて、ちょっとどうなるか見ていきたいと思います。今日はありがとうございました。
はい。 うん。 はい。 はい。 はい、こちらこそありがとうございました。お役に立てるといいんですけれどもね。うーん。